ใช่ครับผม ถูกต้องเลยครับ ก็ จริง ๆ แทบจะไม่มีใครได้เห็นเลย ก็อาจจะมีบ้างบางครั้ง อ บางโอกาสที่พี่ไรเดอร์เนี่ย อาจจะ มีโอกาสได้เห็น แล้วเขาก็จะคุยในหมู่ ในหมู่ไรเดอร์ด้วยกันว่า โอ้โฮ! ร้านนี้ อ่า เลี่ยงได้เลี่ยงนะ อะไรอย่างงี้ ครับผม แต่ว่าบางร้านนะครับผม ก็คืออยู่คอนโด อย่างเงี้ยครับผม เราก็ มัน มันก็ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบอะไรได้อยู่แล้วอะนะครับผม ก็มัน ก็ต้องอาศัยความ อ่า ซื่อสัตย์อะนะ ครับผม ของ ของผู้ทำ ก็คือเป็นจิตสำนึกที่ อ่า รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ประมาณนั้นนะครับผม อย่างน้อย ๆ เนี่ย ก็คือวัตถุดิบเนี่ย อ่า ผมเข้าใจได้ครับเขาว่า วัตถุดิบบางวัต อ่า บาง บางอย่างเนี่ย มา มันต้องลดต้นทุน หรือว่าคุณภาพอะไรเนี่ย มันอาจจะลดน้อยลงตามราคา อันนี้ผมเข้าใจได้ครับผม แต่ว่าที่สำคัญเนี่ย ก็คือเรื่องของความสะอาดใช่ไหมครับผม? อันเนี้ยนี่คืออันดับแรกเลย อย่างน้อย ๆ เนี่ย ขอเรื่องความสะอาด อ่า ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ ได้สบายใจนิดหนึ่งอะนะครับผม ใช่ไหมครับ? อืม ครับ
อืม ค่ะ ใช่ อา ถูกต้อง ค่ะ อา อ้อ เหรอคะ? อ๋อ ค่ะ อ๋อ มีอย่างงี้ด้วยเหรอคะ? อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ๆ อืม ค่ะ ๆ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ถูก ต้องเลย อืม ค่ะ อือ เห็นด้วยค่ะ ใช่ เพราะ ทางเนี้ยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะงด ไม่ใช่งดหรอก เลี่ยงดีกว่า แล้วก็พยายามลด การกินข้าวนอกบ้าน หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้น เพราะว่าพอเรา พอเราแบบว่ามาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นน่ะ เราก็อยากจะเลือกวัตถุดิบเอง ที่แบบว่า เออ เรามั่นใจว่า หนึ่ง มัน มันเป็น อ่า มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ไม่ได้แบบว่า โอ้โฮ ซื้อมาแบบ 3-4 วันแล้ว อะไรอย่างเงี้ย คืออยากจะเลือกที่มันสดใหม่ อย่างเงี้ยค่ะ สะอาดด้วย แล้วก็วิธีการทำเราก็มั่นใจว่า เออ เรา ก เราทำได้สะอาด แล้วเราเลือกได้ อย่างเงี้ยค่ะ อืม เพราะ อา ใช่ เพราะบางครั้งอะ อ่า พวกภาชนะอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่แค่สะอาดอย่างเดียวนะ มันต้องเลือกที่เหมาะกับอาหารประเภทนั้น ๆ ด้วย อย่างเงี้ยค่ะ พวกแบบ อาหารร้อน อาหารเย็น พวกพลาสติก หรือว่าพวกแบบ ไอ้มีดเขียง อะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องใช้ให้ถูกกับประเภทของอาหาร ด้วย ใช่ไหมคะ?
ครับผม ครับ อืม ใช่ครับ ครับ โอ้โฮ ใช่เลยครับ ครับ อืม ครับผม ครับ อ๋อ ใช่ครับ ดี ๆ มากเลยครับ ครับ ใช่ครับผม ถูกต้องครับ ครับ ใช่ ครับผม

ครับผม ใช่ครับ ก็จริง ๆ แล้วเนี่ย ถ้าจะ พูดถึงเรื่องสุขลักษณะในครัวจริง ๆ เนี่ย โอ้โฮ เรียกได้ว่า มาตรฐานเนี่ย มันค่อนข้างสูงมาก ๆ เลยนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ย ตาม อ่า จะ เปรียบเทียบได้เลยตามร้านอาหารที่เป็น อา ระดับ 4 ดาว 5 ดาวเนี่ย โฮ เขาจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากเลยนะครับผม เรื่องของ อ่า การใช้เขียงหั่นผัก หั่นเนื้อสัตว์ หั่นของดิบ ใช่ไหมครับผม ต้องแยกกันอย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็ โอ้โฮ ยัง ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่อง นะครับผม ที่ว่า อ่า เขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญ ทั้งเรื่องของการใส่หมวก ใช่ไหมครับผม เส้นผม ใช่ไหมครับ โอ้ อ่า เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เนี่ย เข้าไปอยู่ในอาหาร ใช่ไหมครับ โอ้โฮ แต่ว่า คือ คือเราเนี่ย ไป ไปทานแต่ละทีเนี่ย โฮ มันแพงก็จริง แต่ว่าเราก็เข้าใจอะนะครับผม ว่าสิ่งที่เขา สิ่งที่เราแลกมาเนี่ย ก็คือมาตรฐาน หรือก็คุณภาพเนี่ย ที่เราสามารถที่จะมั่นใจได้ แล้วก็ทานไปมันก็ เวลากินของอร่อย มันก็มีความสุขอะนะครับผม เป็นธรรมดา อ่า ได้ ได้กินของอร่อย มันก็อารมณ์ดี ใช่ไหมครับผม แล้วก็ ผม ผมว่า พอ พอยิ่งอารมณ์ดีอะ มันก็สุขภาพ มันก็ มันก็ดีด้วยตาม อา ใช่ ๆ ๆ ครับผม
อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ อา ค่ะ ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ อืม ค่ะ อา อืม ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ อา ใช่เลยค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ ๆ อืม ใช่ ใช่ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่เลยค่ะ ค่ะ อือ เห็นด้วยค่ะ อืม ค่ะ อา อย่างน้อยก็ได้สุขภาพจิต <laughs> ใช่ อย่างน้อยก็ได้สุขภาพจิตค่ะ อืม แล้วนอกจากเรื่องอาหารแล้วอะค่ะ เราคิดว่าเราจะแบบว่า เอ๊ะ! ทำอะไรในชีวิตประจำวันที่มันทำให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วย ไม่ว่าสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต อย่างเงี้ยอะค่ะ พอจะมีอะไรแนะนำบ้างไหมคะ?
อา ครับ ครับ โอ้โฮ ครับ อา ครับผม ได้ครับ บางคนเขาก็จะ เทรนด์สมัยนี้ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเนี่ยเยอะแล้ว ใช่ไหมครับ อ่า ถ้างั้นผมขอไม่พูดถึง <laughs> ผมขอพูดถึงเรื่องของการนอน จริง ๆ เนี่ยคนน่ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนอน ไม่ถูกวิธีครับผม
อืม อา ใช่ค่ะ อา ได้ค่ะ <chuckles> อ๋อ น้อย ใช่ค่ะ เป็น 1 ในนั้นเหมือน กัน ค่ะ <laughs>
คือ ผมอะ ให้ความ ส บางคนให้ความสำคัญเยอะ แต่ว่าไปเยอะทางด้านของปริมาณ ด้านของเวลา ใช่ไหมครับ ไปเน้นนอนนาน ๆ ซึ่งการนอนนาน ๆ แต่ถ้ามันไม่ได้มีคุณภาพเนี่ย มันก็ กลับกลายบางครั้งเนี่ย มัน มันเป็นผลเสียมากกว่านะครับผม
ค่ะ อา ค่ะ แล้ว อา อืม อา เหรอคะ? แล้วการนอนที่มีคุณภาพ คือยังไงคะเนี่ย?
อืม ครับ